Membuat sesuatu bareng, menjalani hari-hari bareng, kemudian jalan-jalan bareng ya, seperti itu. Nah, kalau Kakaknya, sendiri, gimana nih?
Apa? <chuckles> Heeh. Iya iya iya. Waduh. Aduh, kalau tadi Kakak, kan pasangan ya, mmm, kalau aku mungkin ini kehilangan ini sih Kak, orang tua ya jadi tahun 2019, eee, ibu aku meninggal dunia, karena ini sih Kak, eee, sakit kanker, kanker payudara gitu kan. Kayaknya kalau dibilang sedih pasti sedih dong kayak, ya kalau kata ini sih anak-anak zaman sekarang tuh kehilangan ibu tuh s sama halnya dengan kehilangan dunia gitu kan, dunianya runtuh gitu dan ya, eee, bisa dibilang ya memang kehilangan dunia gitu, rasanya kayak, "Kok gini ya? Kok aneh banget ya?" Bahkan ketika awal-awal, eee, mungkin 1 atau 3 hari setelah ibu pergi tuh rasanya kayak aneh gitu bahkan bisa dibilang aku enggak yang senangis itu, bahkan ketika aku lihat jenazah ibuku di kamar jenazah sudah pakai kebaya, sudah didandanin mau masuk peti seperti itu, ini kayaknya tidur siang deh karena
Mmm, hmm. Apa tuh? Mhm mhm. Mhm? Apa? Wah. Mhm mhm, gim Iya, betul. Iya betul, Kak. Mhm. Mhm mhm, kayak Iya iya. Mhm? Betul betul. Mhm mhm. Mhm? Mhm. Iya iya, kayak berasa mimpi ya?
Heeh, kayaknya cantik banget gitu, kok seger banget, badannya juga anget gitu, bisa gak sih dibangunin aja gitu. Jadi, apa ya, pasti setelah kehilangan itu ada ada rasa ini kalau bahasa Inggris-nya tuh dina denial gitu Kak, apa ya apa ya bahasa Indonesianya ya kayak penyangkalan gitu ya Kak, kayak aku pasti nggak
Mhm mhm. Mhm mhm. Mmm. Mhm mhm. Mhm mhm, kayak, eng ini tuh beneran gak sih ya? Gitu, kayak kayak
Iya, aku masih gak percaya gitu, heeh, kayak
Mhm mhm.
eee, bisa gak dibangunin aja? Bisa gak duduk dulu? Gitu. Tapi ya gimana ya udah sampai di rumah dan ternyata, "Oh iya ya beneran meninggal ya, oh, oke oke," gitu kan. <swallows> Besoknya gitu beraktivitas kek, "Kok rumah aku rame banget?" Dan kebetulan ibu aku nggak langsung yang dimakamkan hari itu, jadi besoknya baru dimakamkan karena, eee, nunggu salah satu keluarga juga belum datang, itu sih, Kak. Kalau tantangannya mungkin kurang lebih sama kayak Kakak, tadi ada banyak sekali aktivitas yang kami lakukan bersama gitu kebetulan
Mhm. Betul betul betul. Dah. Mhm mhm. Mhm mhm. Dimakamin ya? Mhm. Oh, gitu, mhm. Mhm, gimana bet Iya. Apalagi itu orang tua ya?

Iya, apalagi itu ibu dan, eee, kebetulan saya juga anak perempuan satu-satunya di rumah, anak bungsu pula. Mhm, ya saya punya 2 kakak, tapi semua cowok gitu kan. Dan itu kan pasti berbeda ya kedekatannya gitu kan, gitu. Kayak
Betul. Oh, berarti anak tunggal ya? Oh, iya iya, betul betul. Betul. Biasanya kan kalau perempuan cenderung lebih deket ya, biasanya, apalagi anak anak terakhir Kakaknya kah?
Mhm. Iya, anak bungsu. Kayak misal heeh, beli-beli baju, atau sharing, apa ya, "Ini bagus enggak ya bedaknya?" Gitu. Kadang saya itu memaknainya saat ini gitu ya, kan saya juga suka make-up, Mas, akhir-akhir ini gitu kan, kalau dulu tuh yang tomboy banget, kayak ya udah bedaknya ibu saya pakai gitu kan meskipun kadang shade-nya keputihan gitu kan, atau mungkin lipstiknya kemerahan, itu pakai aja yang ada gitu.
Hmm, apalagi itu. Mhm mhm. Saat ini ya? Betul. Ah. Oh ya, berarti yang ada aja ya? <chuckles> Mmm, mhm.
Saya tuh mikirnya sekarang gini sih, mmm, saya sudah sudah, eee, belajar, sudah kursus, untuk make-up, tapi ibu saya enggak ada gitu. Padahal bisa loh saya tuh make up-in, eee, ibu-ibu, orang tua, dan kelihatan fresh gitu. Harusnya saya belajar ini sejak dulu supaya saya bisa mendandani ibu saya di hari terakhirnya. Mungkin itu penyesalan ya, tapi, ya, gimana ya, Mas, ya. Ya heeh, hidup juga harus terus berjalan gitu kan?
Mana tuh? Mhm. Hmm. Hmm, gitu ya? Udah udah terlanjur ya? Dah betul betul, karena udah takdirnya. Nggak bisa heeh, kita tuh nggak bisa menolak takdir kalau udah gitu ya?
Mhm. Iya, benar benar, mungkin adaptasinya juga enggak yang segampang itu ya, enggak segampang kita ditinggal pacar, atau ditinggal yang lainnya gitu kan, tapi kembali lagi gitu loh. Saya mikirnya sekarang gini sih, mungkin kalau ibu saya sekarang masih ada saya bahagia, senang dong, maksudnya masih punya orang tua lengkap gitu kan, tapi mungkin keberadaannya, eee, tidak tidak, ini sih, tidak
Betul betul. Gimana tuh? Ya senang, jelas. Nggak mungkin, e n terjadi lagi